Verdade. Faz todo sentido isso, né. É um exercício, na verdade, né. Colo é um exercício diário, né. Uhum. E aí eu posso escrever, né, eh eh eh, eu eu ouço muito, né, que a escrita é terapêutica, né, é até uma técnica, e enfim. Ouvi por alto, né. Não me aprofundei.
É um exercício, é um exercício diário. Sim. Que você po Uhum. Sim. Porque, quando vo quando vocês quando você escreve, você tá afirmando. Você não tá pensando: “Ah, eu tô tranquila. Eu tô segura. Eu vou f”. Não. Você escreve, você está afirmando: “Olha, hoje eu tô bem. Eu acordei muito bem. Tô preparada. Conheço bem o assunto que eu vou falar. Olha, eu tô me sentindo bem com essa roupa que eu tô hoje. Então, meu cabelo hoje eu arrumei do jeito que eu gosto. E vou”, assim, pequenas coisas que, v quando você vai ver, você vai ter feito uma lista enorme. Falar: “Poxa, vamos embora. Tô preparada”. E aí você não eh, você evita a cobrança. Aquela cobrança: “Puxa, será que eu fiz bem? Será que eu vou conseguir?”. Não, você enaltece as suas qualidades.
Uhum. Hum. Uhum. Sim. É, é verdade. Uhum. Não, faz todo sentido isso que você tá falando. E eu acho que é bem prático, né. São palavras de validação, né, que eu acho que eu preciso treinar. Eh, tu eu acho que tudo é treino, né? Eu acho que a até isso acho que eu posso treinar, né, pro meu músculo crescer, né. O músculo da autoimagem. Eh eh, realmente é interessante já começar o dia escrevendo, né, as minhas qualidades, pra poder, de fato, utilizar essas qualidades, essas habilidades, né, eh, naquilo que eu vou fazer durante o dia, no trabalho, no nos projetos, né? E trabalhar essa minha mente, né? De que eu também não posso agradar a todos. Eu acho que que tem um pouco disso, né?
Hum. Exatamente. Tudo é treino. Uhum. <laughs> Exatamente. Uhum. Exatamente. Nem nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Então, mas nós somos meros mortais. Você tem a sua família, que te admira e que tá do seu lado sempre. Você tem a sua comunidade. Então, assim, é seguir em frente, acreditando em você. Acredite sempre em você.
É, exatamente, exatamente. Uhum.